อื้อฮือ ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นแหละครับ แต่ว่าก็สนิทกับกลุ่มนี้อยู่นะครับ คุยกันถูกคอ อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบพอดีผมอะทำงานโรงแรมเนาะ แล้วแบบทำร้านอาหาร แล้วแบบก็มีบาร์อยู่ใกล้ ๆ ด้วยอะครับผม ทีมงานบาร์ อย่างเงี้ย แล้วเราเลิกงานพร้อม ๆ กันหมดเลย คือทีมบาร์กับทีมร้านอาหารก็แบบมันเหนื่อยเนาะ มัน ช่วงนี้มันเหนื่อยมากด้วย เขาก็เหมือนกับว่า จะไปรีแลกซ์กันแถวแบบที่ร้าน ร้านแอลกอฮอล์ใกล้ ๆ หรือไม่ก็บางทีก็สามารถไปดื่มในบาร์ที่โรงแรมได้เลยอะครับผม ก็คือแบบ ก็ เขาก็ปิดบาร์ให้กับตัวเองได้เนาะ เขามีอิสระอย่างงั้นอะเนาะ เขาก็เลยเหมือนกับว่า มีบาร์ให้ตัวเองด้วย แล้วก็แบบบางทีถ้าอยากไปดื่มง่าย ๆ ชิล ๆ ก็มีร้านอยู่ใกล้ ๆ ด้วย เพราะว่าโรงแรมตั้งอยู่ในย่านนั้นพอดีอะครับผม แล้วมันเหมือนกับว่า ใช่
อา ครับ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ อย่างงี้ อืม โอ้โฮ ครับ โอ้โฮ คือ คือ คือ ล คือ ก อา ร้านดื่มเนี่ย คือรายล้อมอยู่รอบข้างคุณเลย ใช่ไหมครับ? อืม
ถูกต้องครับ แล้วคนก็เป็นแบบน้องบาร์เทนเดอร์ อย่างเงี้ย เขาก็ดื่มหนักกันอยู่แล้ว แถมสายโรงแรมก็ สายโรงแรมกับสายร้านอาหารก็เป็นแนว ๆ นี้กันไปหมดน่ะครับผม ก็คือแบบทุกคนในทีมเลยก็ว่าได้เนาะ แบบก็เหมือนกับว่ารวมตัวกัน พอเราไม่ไป จริง ๆ ตำแหน่งผมก็ค่อนข้างแบบ ไม่ได้สูงสุด แต่ก็สูงพอที่จะแบบประมาณว่า ไปสร้าง ทีมบิลดิง อะไรอย่างงี้กัน คือตอนแรก ๆ ผมก็คิดว่า มันเป็น ทีมบิลดิง อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบ เออ พ อันนี้ก็เริ่มกลัวไง เพราะแบบ เฮ้ย ถ้าเราไม่ไป เดี๋ยวเขาจะคิดว่า เรา เฮ้ย เราไม่ ไม่อันนี้แล้วรึเปล่า? เรา มี ปัญหาอะไรหรือเปล่า? อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะ บางทีอะครับผม อืม
ครับ โอ้โฮ อา อ๋อ โอเค ครับ อืม เข้าใจเลยครับ อืม ๆ ครับ แล้วคุณเคยปฏิเสธแล้วไหมครับ? แล้วผลมันออกมาเป็นยังไงบ้าง?
อืม ก็เคยปฏิเสธเนาะ แต่เขาก็ยื้อจนให้อยู่ได้อะส่วนใหญ่อะครับผม ก็ ก็เลยยังไม่ได้แบบ อืม มันก็แบบ อือ คือใจเราจริง ๆ อะก็คือมันก็ลังเลด้วยเนาะ คือแบบมันก็ มันก็ไม่ได้อยากทำหรอก แต่ว่าพอแบบ อะ เราก็เหมือนกับจะมีข้ออ้างในหัวตลอดว่า "อ้อ เพื่อทีมมั่ง" หรือว่า "เออ ไม่เป็นไรหรอก" อะไรอย่างงี้บ้าง แต่ตอนเนี้ยมันเริ่มเยอะไปจริง ๆ แล้วเนาะ รู้สึกว่า เออ ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ก็เลยอยากจะหาทางที่จะปฏิเสธให้ได้จริง ๆ จัง ๆ เลยอะครับผม
โอ้โฮ อย่างงี้นี่เอง ครับ อืม

อืม โอเคครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปบอกเขาดูเนาะ ก็เน้นความจริงใจ แล้วก็ความจริงเนาะ ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเล่นนู่นเล่นนี่ ฟ <chuckles> ไม่ต้อง Drama อะไรเยอะ ใช่ไหมครับ? ก็พูดตรง ๆ พูดด้วยความจริงใจ แล้วก็บอกเขาเลยว่า "เออ ช่วงนี้เราอยากจะพักผ่อนก่อน" อืม อืม ๆ ๆ
ใช่ ใช่คชับ ถูกต้อง ค อือ ๆ ๆ พบ เพราะว่า เพราะว่า เหมือนเราโกหกเขา สักวันเขาก็จะจับได้ใช่ไหมครับ? มันก็ ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ เราอาจจะพูดตรงไปตรงมาดีกว่า เขาอาจจะแบบว่าเสียความรู้สึกตอนนี้ แต่ว่าภายภาคหน้าเขาก็คงเข้าใจคุณ เพราะว่าคุณ อ่า รัก ส ดูแลสุขภาพ รักษาสุขภาพ เพราะทำงานหนักมา ทั้ง ทั้ง เขาเรียกว่า ตลอด ท ตลอดทั้งเดือนเลยนะใช่ไหมครับ?
อา ครับผม อืม ครับผม ใช่ ๆ แบบ โอ้โฮ เกินเดือนอีกครับ เดี๋ยวก็น่าจะอีกยาว ๆ เลยครับผม จริง ๆ เหตุผลที่อันนี้ก็คือเขา เขา <chuckles> เขาเหนื่อยกันนั่นแหละ เหนื่อยกันทุกคน เขาก็เลยไปดื่มกัน ในช่วงที่เขาไม่เหนื่อยขนาดนี้เขาก็ไม่ดื่ม แต่สำหรับผมยิ่งดื่มมันยิ่งเหนื่อยไง มันไม่ได้ให้หะ เออ มันไม่ได้หายเนาะ อืม ครับ อืมครับ
<chuckles> <laughs> อืม เห็นไหม? ครับ อ๋อ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ครับ ยิ่งดื่มยิ่งเหนื่อย ร่างกายก็ทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น ใช่ไหมครับ? มันก็จะเป็น การทำลายร่างกาย เรื้อรังเลยนะครับผม ไม่แนะนำเลยนะครับ อืม
ครับผม อืม อืม ก็ โอ้โฮ วันนี้ ขอบคุณ ครับผม <chuckles>
ถ้าหยุดได้ หยุดนะครับผม เพื่อสะดุ เพื่อสุขภาพที่แบบว่าอยู่กับคนที่เรารักไปนาน ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ